Paling kalau, saya itu, mmm, heeh heeh, jenis olahraganya sih yang emang, yang paling gampang digunain, eh, di ini aja sih yang paling gampang dilakuin aja sih kalau misalnya saya mah. Heeh heeh, kayak emang tadi itu kayak emang, eee, jalan kaki cepat, eee, jadi nggak ada nggak ada gerakan, eee, olahraga tertentu yang emang saya, khusus, eee, pengen, jalanin atau pengen cobain enggak, itu belum belum ada gitu loh Mbak, mmm.
Oh, jenis olahraganya nih Kak? Oh. Mhm. Mhm mhm. Oh, mhm mhm. Oh, iya iya sih. Iya, sih, ya, bener bener. Oh, iya, benar, sih, benar, iya, sih, Kak, jadi kalau misalnya aku juga merasa sih kayaknya kalau gerakan-gerakan yang kayak, eee, olahraga lari atau jalan gitu ya, itu kan gak perlu alat apa pun ya, Kak, ya. Jadi yang penting ada rutenya aja gitu. Jadi, eee, bisa di mana aja gitu kan yang penting si fase jalannya tuh mencapai ke fase olahraga gitu kan.
Iya iya iya. Iya iya, betul betul, Mbak, pas olahraga dan, eee, yang penting kita di situ gerak terus, eee, kalau misalnya keluar keringat ya alhamdulillah gitu. <chuckles>
Mmm. Iya, betul. Mhm, bener bener, karena kan tujuan dari olahraga itu kan, si keringatnya ya maksudku, eee, kalau misalnya kita olahraganya, eee, ya olahraga aja tapi nggak berpikir sama sekali ya berarti nggak nggak nggak terjadi pembakaran dong gitu kan. Heeh, nggak tercapai gitu kan. Karena kan yang dikejar itunya juga gitu kan. Nah
Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya iya, betul betul, nggak jadi pembakaran, heeh heeh. Betul betul, Mbak.
Mhm, nah, aku aku kebetulan juga rada beda nih Kak kalau Kakak kan tadi, eee, yang penting kayak gerakan-gerakan kayak lari atau jalan gitu kan. Nah, kalau aku pribadi justru lebih suka ini Kak aku suka yang skor jam tadi kayak gitu, kenapa? Karena iya, karena aku bukan yang suka gerak ke mana-mana gitu Kak. Jadi aku maunya yang diam di tempat aja gitu kan. Jadi yang memang, eee, naik turun apa berdiri jongkok jongkok tuh menurutku itu udah yang optimal aku bisa, berkeringat kayak gitu loh. Makanya jadi kayak, lucu lucunya tuh bisa beda gitu loh Kak kayak pre eee, apa preferensi kita ya padahal tujuannya kan sama-sama mau keringat mau olahraga mau bugar gitu. Tapi kayak iya, Kakaknya prefer yang jalan akunya lebih maunya yang diem ditempat kayak gitu.
Mhm mhm. Mhm mhm. Skor jam ya. Mhm. Mhm mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya iya iya, betul betul. Mhm mhm mhm. <chuckles> Heeh heeh. Iya iya iya, emang saya pun emang, lebih, eee, sambil lihat-lihat juga di sekitar kayak gimana dan emang nyapa-nyapa orang lain juga begitu jadinya lebih, serulah gitu perasaannya, heeh heeh.
Mhm mhm. Oh, oke oke oke. Heeh, ada ada peman ada tambahan ya, Kak, ya. Jadi gak cuman dapet bugarnya tapi juga dapat sosialisasi sama orang-orang sekitar juga gitu ya. Wah, mantap nih. Iya, makasih juga Kak.
Betul betul, heeh, iya, terima kasih ya, Mbak, ya, obrolannya. Heeh, iya, sampai